Hı hı. Bence, e yani, i harika. Nazar değmesin. Eee, <chuckles> yani, çünkü, eee, bence çok, ya, çok zor bulunan bir şey değil, tabii ki de, ama, eee, b yani, zor bulunan bir şey. Tamam, evet, doğru. Kendi fikrimi kendim çürüteyim ama zor bulunan bir şey. Çünkü dediğim gibi insanlar şu anda çok fazla, eee, tüketim çılgınlığı olduğu için bu tüketim çılgınlığı ilişkilere de çok yansıyor. İlişkiler de çok fazla tüketilebilen bir şey olmaya başladı. O yüzden de doğru partneri bulmak çok zor olmaya başladı. O yüzden, o doğru partner zaten 2'nci şansı falan, eee, o noktaya gelmeyecek bir insan bile olması gerektiğini düşünüyorum ben. Eee, umarım, eee, ben de aynı 2'nci şansı vermeyeceğim bir partnere denk gelirim ki birlikte gelişebiliriz. Çünkü gerçekten insanın kendini geliştirmesi bence çok, eee, değerli bir şey ama birlikte gelişebileceği birini bulması bence muhteşem bir şey, yani.
Evet. <chuckles> Teşekkürler. Katılıyorum. Ha o, yani katılıyorum sana. <chuckles> Ben de katılıyorum sana. Katılıyorum sana gerçekten. Aslında zaten ilişkinin amacı yine, eee, şey diyeceğim, hayatının belli bir döneminden sonra zaten ona bakıyorsun. Yani dış görünüşüydü, o ilk heyecanlardı, eee, bunlar artık o kadar önemli olmuyor. Yani huzur senin için daha önemli olmaya başlıyor.
Hı hı. Evet. Evet, evet, evet, kesinlikle doğru söylüyorsun. Peki, sen böyle 2'nci şans verdiğin, eee, bir durumda çok pişman olduğun bir, eee, şeyin oldu mu, anın oldu mu? Hı hı. Evet. <chuckles>
Tabii, her seferinde çok pişman oldum. <chuckles> Her seferinde, eee, istisnasız çok pişman oldum. Eee, çünkü sadece 2'nci şans da değil, dört beş on beş
Ya, günün sonunda. Evet.
<chuckles>
Evet, doğru diyorsun. Çoni demek ki günün sonunda bir 2'nci şansta tonu tanımak "doğru değil"e geliyoruz gibi duruyor, yani, şu anda. Benim podcast şu an. Hı hı.
Sanırım değil. İradeli olman. Evet, iradeli olur olursak bir çünkü o biraz bence benim geçmişimde iradeli olmakla da alakalı. Eee, ondan sonra iradeli olunca sanırım biraz daha kolay hayır diyebiliyorum ben.
Hı hı. Hı hı. Ya, i i geçmiş, ya, tabii ki de çocuklukta, üniversite zamanları, lise zamanlarında falan yaptığımız şeyler bence, eee gereken şeylerdi ki şu an bu kararları verebiliyoruz. Bu, eee, nasıl diyeyim, eee, ı bu beyin yapısına sahip olabiliyoruz, olabildik. Eee, o hataları yapmış olmaktan bence gurur duyuyoruz hepimiz. Gurur duymalıyız, yani. Eee
Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir noktaya, ımm, eee, değindin. Çok güzel bir noktaya değindin.